Oke oke. Tapi kamu tidak dapat tunjangan lain tuh, eee, dari jabatan tersebut misalnya, eee, kalau lebih dari 5 toko dapat tunjangan sedikit gitu, enggak?
Mhm. Enggak dong, enggak enggak enggak. Jadi tunjangan itu yang ada cuman aku ingatnya gaji 13, Mas. Jadi di bulan bu di bulan Januari atau bulan Desember, aku itu ingatnya sih di antara bulan itu nanti gaji turun. Jadi se seakan-akan dobel gitu kan. Cuman ketika aku hitung-hitung, Mas, aku misalkan sehari eh seminggu itu kerja lembur ya, misalkan Senin sampai Jumat. Lembur itu beneran lembur mar, bisa bisa sampai jam 10.00 malam dari kantor, Ancol ya. Aku rumah di Depok, wih balik jam berapa itu. Nah itu bisa seminggu 2 kali, sebulan berarti 4 kali. Terus kalau aku bagi-bagi dengan, eee, itu aku hitung-hitungan ya kalau misalkan lembur aku dibayar nih, se sebulan 4 kali lembur kali 12 bulan, harusnya kan berapa, tapi ini cuman 1 kali gaji. Oh itu jauh Mas, hitungannya.
Oh gaji tiga belas, oke. Iya iya. Heeh. Iya iya iya. Oh, jauh ya? Oke oke.
Iya, jadi level supervisor itu enggak dapat lemburan, Mas. Tapi yang masih dapat itu kepala toko dan ke bawahnya tuh, masih dapat dia lemburan.
Oalah, iya iya iya. Tapi kamu kerjanya tidak ada batasan kan, udah di level supervisor gitu ya. Mungkin kerja di hari Sabtu, Minggu. Itu sudah kayak loyalitas gitu jatuhnya ya?
Iya, di situ makin Tetep masuk. Jadi memang aturan dasarnya adalah Senin eh 6 hari kerja, 1 hari libur. Nah 1 hari libur itu sebisa mungkin jangan di weekend, udah itu doang peraturannya. Dan kalau misalkan kamu kerja di weekend, salah satunya Sabtu atau Minggu, itu jatuhnya setengah hari. Tapi ujung-ujungnya tetap aja senior tuh loyalitas tanpa batas. Kadang, eee, senat setengah hari kan berarti bisa sampai jam 2.00 harusnya, tapi tetap pulangnya jam 6.00 "Yah, ngapain," aku bilang gitu kan.
Oh, 6 hari, oke. Oh gitu. Iya iya. <chuckles> Terus, eee, itu kamu supervisor kan memegang 12 toko ya, kalau kamu libur itu siapa yang menggantikan? 1 hari itu saja.
Udah gajinya pelit gitu. Te Sebetulnya enggak ada, jadi memang nah itu dia, Mas, pas lagi libur pun sebetulnya diganggu. Jadi ketika lagi libur pun cuman seakan-akan fisik enggak ke toko tapi pikiran masih di toko gitu loh, jadi manager aku
Iya iya, jadi tidak ada ketenangan sama sekali ya selama kamu bekerja di sana gitu.
Sama sekali sebetulnya s sama sekali tidak ada. Jadi manajer aku tetap menginstruksikan secara tidak langsung. Enggak langsung lewat WhatsApp biar mungkin enggak kena WhatsApp ke screenshot gitu ya. Sejam sekali itu lihatin HP, lihatin instruksi udah turun apa belum. Udah dikerjain apa belum, toko mana aja yang belum kerjain, udah diteleponin belum? Itu baru 1 instruksi. <laughs> Kalau ada 10?
Oke oke. Oke. Instruksinya via apa dong kalau tidak via WhatsApp? Ditelfon langsung maksudnya?

Terus kamu pernah ini nggak, menyampaikan keluhan ataupun, eee, apa namanya, protes gitu terhadap, eee, apa yang kamu alami, eee, dalam upaya untuk memperjuangkan hak kamu tuh sebagai supervisor pada saat itu?
Di dibalik. Sebelum aku protes, sebel sebetulnya waktu ada momen aku ama, aku kan sep ber supervisor tuh kan berlima ya, dipimpin oleh satu manajer. Kitek ketika kita ada momen makan bersama di luar aturan kerja dan di luar jam kerja, kita kan ngomongin seputaran di luar hal kerja. Nah, manajer aku juga curhat. Sewaktu dia jadi supervisor, dia itu udah pernah apa namanya, yang tadi kayak, Mas, tanyakan, udah menanyakan ke atasannya, ke pimpinan cabang malah. Jadi, ke saat manajer saya jadi supervisor, bukan hanya ke manajer, tapi nanya ke pimpinan cabang perihal kerja lembur, eee, nggak ada lemburannya juga. Itu memang udah dikasih tahu, malah diomelin, "Memang begitu kerja kalau di perusahaan kita". Jadi memang budayanya itu udah udah, aduh, udah udah. Iya, sebetulnya mah sama aja kayak perbudakan, sih. Jadi, diperas terus keringatnya sampai habis, sampai kering pokoknya. <chuckles> Kalau belum sekarat itu belum boleh apa, belum boleh izin sakit. Iya, belum boleh bekerja juga belum boleh izin sakit, kayak gitu, Mas.
Oke. Oke. Waduh. Budayanya adalah perbudakan, gitu, ya. <chuckles> Iya iya iya. <chuckles> Belum dibilang kerja, gitu, ya? Oke oke, wah, ternyata di perusahaan kamu itu juga menetapkan budaya, hmm, yang pulang paling akhir tuh yang di, eee, sebut sebagai karyawan teladan, gitu ya, ternyata? <chuckles>
Iya, betul, e disebut sebagai karyawan teladan dan eee, itu kan disebutnya loyalt loloa loyalitas tanpa batas. Nah, supervisor yang loyalitas tanpa batas, kalaupun performanya di bawah itu kadang dilihat oleh manajemen untuk menjadi calon dipromosikan, Mas, kayak gitu.
Oke. Meskipun performa tidak terlalu menonjol, gitu ya, tapi kalau loyal?
Terlalu nonjol, betul. Jadi misalkan di aja gitu, tapi kalau loyal kemungkinan, ada kemungkinan besarnya mungkin 70%, namanya tetap masuk untuk dicalonkan, kayak gitu.
Oke oke, tapi bukannya kalau di perusahaan retail yang kayak kamu cerita, merah atau biru tadi, itu untuk naik manager kan harus menunggu yang di atasnya itu kosong dulu, gitu kan. Kan dia bukan posisi yang bisa setiap saat tersedia, begitu. Itu menjadi salah satu pertimbangan kamu nggak untuk akhirnya memutuskan apa, mencari peluang yang baru, gitu?
Betul. Iya.